Heeh heeh.
Hmm. Tapi kalau yang pas dapat Rp.1 itu itu enggak Kak, se disinisin sama Gojeknya apa enggak? <chuckles>
Waktu jaman itu sih ya, eee, masih bener, jadi kita bayar Rp.1 tapi Gojeknya dapet, eee, bayaran yang sesungguhnya.
Hmm. Mhm. Oh, ya ya ya, syukurlah.
Itu kan waktu itu kan masih istilahnya masih bakar uang duit investor ya, jadi d duit investor yang dikasih ke driver jadinya. Tapi kalo sekarang kan, Gojeknya udah kebanyakan, ya akibatnya ya jadinya ya kalau ya kasian juga sih yang tarifnya kecil, ya mereka dapetnya kecil.
Oh. Ya ya ya ya ya. Mhm, iya sih. Iya, bener. Iya lagi. Bener sih. Mhm mhm. Ada nggak, Kak, kulang pengalaman paling berkesan gitu kayak misalnya mungkin driver-nya nyasar kek atau orderan Kakak dibatalin mendadak?